Ah, okey, okey, ako naman kasi medyo maganda talaga, kasi Sabado or Sunday yan medyo, ah, yan yung mga panahon na talagang, ah, wala kang ginagawa masyado so, kami minsan, ah, ah, tulad ngayon nagyayaya asawa ko magsimba yan, pe pe pu-puwede or, ah, pagkatapos nun pu-puwede rin naman kami may mga activities kami na linggo-linggo iniiba-iba namin para, ah, hindi ano hindi pare-parehas oo kasi minsan nakaka nakakasawa din naman kung pare-parehas ang activity ninyo, eh, di ba, parang ganun. So, may parang ngayon parang next week gusto namin sana mag-bike di ba, nagi-gets mo ako? Ah, kasi una sa lahat siyempre nakaka <sniffs> ah, endurance din di ba nakakaano rin ng ng cardio, ng heart, di ba maganda rin talaga siya sa pangangatawan at the same time malalayo ka din sa ano yung sa mga isipin, sa stress, o sa mga tawag nating depression, or anxiety. Nakakatulong din to, eh, parang mental health din, eh, nakakaba din ang mga bagay na, ah, iniisip mong hindi maganda sa sa pamumuhay nga di ba? Ah, yun may mga may mga way din na halimbawa ako kasi kahit papaano, eh, may pagka inner child pa rin naman ako ano may mga laruan ako, ta's parang minsan oo may pinagbubuhusan ko rin sila minsan ng, ah, panahon, ah, yung way na yun parang minsan na-re-relax lalo na pag nakikita ko yung mga koleksyon ko parang sabi ko
Mhm. Mm. Ah, okey, paulit-ulit? Oo. Mm. Totoo. Oo, saya. Mm. Mm. Oo. Totoo. Mm. Oo. Ah. O Hmm, ano ba yung collection mo kung matanong ko lang?
Ah, mga laruan may mga action figures, may yung iba may mga oo, ah, mga bit oo, oo, oo, oo, oo.
Ah Gundam naggaganon ka? <laughs> Oo parehas kayo ng oo nagka meron din siya nagbubuo din siya ng mga Gundam, isa din yan sa ano niya, way ng pag ano ng relax oo, kasi mas na ano siya mas nare-relax daw siya kapag yun di kasi siya na ano alam mo yung magulo din kasi ang utak niya, eh, kapag ano nai-stress so kapag nagbubuo siya, naka-focus lang siya dun kasi usually kapag nag-aano siya nagce-cellphone alam mo iyon parang multitask ginagawa niya kapag nagaganoon siya at least ganoon lang iyong ginagawa niya wala siyang ibang ginagawa, oo parang
Bakit, asawa mo rin ba ganun? Oo, eh Relaxation niya? Oo. Totoo. Totoo. Oo, oo. Mm, mm. Totoo, totoo, totoo, alam mo maganda talagang ano yun, eh, parang mental, ah, ah, yung ano nga parang pan pantulong sa mental ng mga tulad alam alam mo yun may minsan kasi talagang simple lang, eh, yung mga kalalakihan alam mo yung may makabili lang sila ng laruan or, um, mga bagay o hobby na pinagkakaabalahan, masaya na sila sa ganong bagay alam mo yun? Ang hindi yun lang talagang yun lang talaga yung mga simpleng bagay na ala alam mo tulad ko tulad ng asawa mo is nagpapasaya minsan sa amin. Ah, may pagkakataon din naman na ang way ng pag-relaxation namin pagkasabay-sabay kami nanonood ng pelikula na gusto namin, unlike nung nakaraang araw unlike nakaraan yung anak nga namin, eh, di parang, ah, nagyaya siya manood ng alam mo ba yung ano, K-pop Demon Hunter?
Mhm. Oo. Oo. Oo, totoo yan. Mhm. Mm. Oo, ganyan din siya, totoo. Mm.

Totoo. Totoo, totoo. Alam mo malaking bagay din na, ah, alam mo 'yun? Hindi ko sinasabi na ano na, ah, hindi o hindi okey maging bata, pero alam mo kasi ito sa edad natin mas nakakapag-isip na tayo ng tama or ano. Pero may mga pagkakataon pa rin na naiisip natin na parang, ah, ang sarap din maging bata kasi wala yung responsibilidad, ah, wala yung wala kang iisipin na a alam mo 'yun, na na responsibilidad niya, 'di ba? Wala kang iisipin na bills, wala kang isipin ng bayarin, wala kang walang problema, 'di ba? Na ge-gets mo ang pinakaproblema mo kung paano mo uubusin yung oras mo sa paglalaro or, ah, <laughs> o ku Sa mga
Mm. Mm. Bata. Totoo 'yan. Mm. Mm. Oo. Paglaro pat oo kung paano mo tatakasan yung magulang mo sa 'pag tanghali kapag pinapatulog ka mga ganyan. Oo, gano'n lang yung
Oo, paano kung hindi m Oo, 'di ba, 'yun nga, eh. Paano ka magtutulog-tulugan sa tanghali ba para lang 'paglap 'pag tapos mo matulog kunwari, eh, 'di makakalabas ka na? Oo, 'di ba 'yun lang ang mga problema na
Maglalaro ka sa labas. Oo, nakaka-miss yung mga kabataan no'n, eh, yung mga ginagawa natin noon, eh, unlike ngayon kasi, ngayon dati kailangan natin magtulog-tulugan para makaalis tayo ngayon
Totoo.
tayo na yung nang ano, eh, naghahanap ng tulog kasi 'di na natin magawa kapag lalo na kapag marami tayong ginagawa sa trabaho.
Totoo, 'di ba? Oo, alam mo na ano ko nga 'yun, eh, 'di ba, sabi nga nila dati ano, ah, dati binibigyan ano lagi tayong pinapatulog ng mga magulang natin, ako kasi nagpapatulog sa 'kin lola ko, eh. Eh, tapos ayaw na ayaw natin, ngayon na, ah, gusto na natin laging matulog, hindi na tayo makahanap ng tulog kasi lagi na tayong, may responsibilidad, lagi na tayong, ah, may trabaho na tayo hindi na hindi na sapat yung oras natin. Unlike before na parang, ano sobra-sobra yung oras na minsan hindi na natin alam kung pa'no uubusin yung oras natin sa buong maghapon eh 'di ba?
Mm. Ah, oo. Makatulog. Oo, busy. <chuckles> Oo. Totoo. Oo nga. Totoo. Parang ano, 'no, parang alam mo 'yun pa ako nga pakiramdam ko, parang lagi akong naghahabol ng oras na, "ano ba 'to, ano ba hindi ko pa nagawa 'to?" yung mga gano'n, nakakaano lang. Kasi may time pa na ano minsan nakakatulog ako ng 1:00 sinasabayan ko yung tulog ng anak ko, tapos magugulat ako magigising ako, mag-se-setup na pala ako ng trabaho kasi mag papasok ako ng 3:00. So sasabihin ko, "Hala, hindi ko nagawa 'yong mga dapat kong gawin ng ganitong oras." So, ayun, parang naghahabol ako lagi sa oras na 'di ko ano parang nakakaano din nakaka-stress lang din. Kasi 'yun nga, parang lagi akong naghahabol sa oras na sana, imbis na ano lang ma-relax-relax lang ngayon parang nakakaano lang din.
<laughs> Totoo. Mm, mm. Totoo. Oo, tama totoo, alam tama naman, kasi ito nga, eh, nandidito tayo sa era na kung kai kung saan, eh, ah, responsibilidad na ang pinaka pinangungunahan natin, 'di ba? Alam mo maraming salamat ang dami kong natutunan at ang dami kong, ah, napagkuwentuhan na masasayang bagay, 'no?
Tama.